É, essa é a grande questão, você tocou agora na palavra, eh, certa, sabe, assim, você foi e botou o dedo na ferida, que é exatamente isso, eu acho que a necessidade de aprovação é que está fazendo com que essas vozes se levantem contra, sabe. Porque eu acho que eu estou na eu estou à espera dessa validação deles, sabe. Do tipo: "Ó, bacana, seja bem-vinda", e aí eu fico, eh, esperando que isso aconteça, e, enquanto isso não acontece, eu vou ficando tensa, estressada e até comprometendo, né, a execução daquilo que eu faço.
Uhum. É, porque Exatamen Pois é. Aham. Não, exa é aquilo que você faz, não não você sabe que não é pra eles, né, você não não não está ali cantando pra eles, então, eh, e às vezes isso com o tempo vai mudando, às vezes também é algo a apesar que assim, parece não ter sido algo criado por você, né, não é uma questão de por você estar com esse receio você acabou criando, não parece ser isso, mas parece que você então tá colocando muita muita atenção e energia nesse nesse ponto de vista e nessas pessoas, quando, na verdade, essas pessoas não não deveriam ter tanta atenção assim da sua parte, né.
Não. Uhum. É, não tem um peso tão grande assim, a opinião deles, né.
Exatamente. Exatamente, você tem que estar ali fazendo aquilo que que você gosta, ocupando esse lugar, mas pra pra quem deve ser feito, né, não pra pras pessoas ali que estão que estão do seu lado. Apesar, assim, mais uma vez, óbvio que parece ser uma situação um pouquinho chata, mas é algo que você precisa mudar o teu foco, e fazer aquilo pra que importa. E esquecer um pouco.
Uhum. Diminuir minha expectativa, né, também em relação a eles, não olhar diretamente como você está dizendo, né, não colocar o foco, energia tanto neles e naquilo que realmente eu possa entregar, né, pra pra igreja como um todo, né. Não se trata só daquele grupo, se trata de de algo muito maior, né, de uma missão e e é o que você falou, né, eu preciso
Exatamente. Ex Exatamente. Uhum. Sem dúvida. Sem dúvidas. E às vezes é é aquilo, né, essa voz pode nem ser sua, <chuckles> pode ser uma outra voz também.
Ah, verdade, verdade, que está querendo me in inibir, né, me impedir. Não, mas aí não, essa essa não, <laughs> essa não vai chegar não. Mas mas enfim, muito bom poder falar com você, obrigada por me ouvir, e eu vou realmente tirar o foco dessas vozes, está bem?
É. Exatamente. Então Então. Boa, boa. Foi uma prazer então, e até uma próxima.